ย มันแย่แล้ว มันเริ่มเครียดแล้วที่ส่งผลกับตัวเราแล้วอะค่ะ ก็แนะนำให้ปฏิเสธไปเลยเนาะอย่างแบบชัดเจนเลย เพื่อที่จะ ถ้าเกิดว่าเรายังมีอาการแบบอำ ๆ อึ้ง ๆ พูดดีไหม ปฏิเสธดีไหมอะ เขาก็ยังแบบว่าอาจจะรู้สึกว่า "เฮ่ย ก็ยังขอคำแนะนำได้อยู่นี่ ยังหวังผลประโยชน์ได้อยู่นี่ ยังขอความช่วยเหลือได้อยู่นี่" เขาก็ยังตามแบบวอแว เราอยู่ตลอดอะค่ะ ก็แนะนำให้ลองใช้คำพูดให้ชัดเจนเนาะ แต่ในคำพูดที่ชัดเจนนั้นเนี่ยค่ะควรจะเป็นความสุภาพ แล้วก็แสดงให้เขาเห็นจริง ๆ เลยว่าเราอะก็พยายามมามากแล้วนะก่อนที่จะช่วยเขาอะ แต่พอมาถึงสถานการณ์แบบนี้จริง ๆ อะค่ะ ก็ไม่โอ ไม่ไหวแล้วอะ ให้เขาแบบลองไปหาช่องทางอื่นเอาเองดูอะค่ะ ประมาณนั้น
อืม อือ อือ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ เนาะ ก็คือแบบว่า ไม่ ไม่ต้องรู้สึกผิดใช่ไหมที่แบบจะปฏิเสธ หรือว่า เอ่อ หมายถึงให้เขาอะแบบไป ไปเรียนรู้เอาเองบ้าง อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ เพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่ เขาเรียกอะไรอะ อ่า ต้อง ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะ มันไม่มีใครมานั่งจับมือใครสอนเนาะ เอ่อ คือ มันจะต้องเข้าไปศึกษา แล้วก็มีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างอะ ใช่ไหมคะ?
อืม อือ อืม ใช่เลย อืม อืม ใช่ คือเราต้องบอกคุณเลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกแบบ รู้สึก เอ่อ โทษตัวเองเลยนะคะ เพราะว่าพอมันเป็นงานรูปแบบแบบนี้ จริง ๆ แล้วอะเราต้องศึกษาด้วยตัวเอง อ่านทุกอย่างตามขั้นตอนให้ละเอียด แล้ว แน่ แน่นอนว่าในรูปแบบงานเนาะที่คุณเล่ามาเนี่ย ฟังดูแล้วมันน่าจะเป็นงานที่ ถ้าเป็นงานออนไลน์เขาก็น่าจะมีแบบกฎ มีระเบียบต่าง ๆ ชัดเจนอยู่แล้วให้เราอ่าน ดังนั้นน่ะแค่ส่งลิงก์ไปให้เขาเฉย ๆ อะโอเคแล้วค่ะ ไม่จำเป็นต้องไปอธิบายทุกอย่างค่ะ
อือฮึ ค่ะ ใช่ อืม ให้เขาไปศึกษาเอง เรียนรู้เอง ใช่ไหมคะ เพราะเราก็ไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเนาะ
ใช่เลย อืม ใช่ ๆ ใช่เลยค่ะ
เออ ค่ะ เอ่อ ฟังแบบนี้ แล้วก็สบายใจขึ้นอะนะคะ แล้วก็ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะสำหรับคำแนะนำ แล้วก็ อ่า กำลังใจนะคะ ก็รู้สึกดีมากขึ้นแล้วค่ะ
ได้เลยค่ะ ยินดีมาก ๆ เลยนะคะ แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะ อยากจะให้ลองแบบปฏิเสธเลยกับสถานการณ์บางสถานการณ์ที่มันหนักใจ ที่มันส่งผลกระทบกับตัวเราแล้ว เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยสำคัญมาก ๆ เลยค่ะ อย่าเอาตัวเราไปทิ้งกับเหตุการณ์แบบนั้นนะคะ